Totoo at tsaka kapag aware ang mga, ah, mamamayan magkakaroon din siyempre rin sila ng tiwala para magbigay ng tamang buwis or mga taxes. Oo, kasi makikita nila mismo yung pag-angat at kung saan napupunta yung proyekto nila na wa na nagkakaroon ng trust. At tuloy-tuloy na yon, domino effect na yan, hanggang makarating sa hanggang maramdaman ng bawat pamilya na nakatira dito sa bansa natin. Mm.
Hmm. Ay opo, gaganahan sila. Mm. Mm. Hmm, ang ganda nga po ng ano nyo 'no, ng, ah, mga paraan po. Talagang yon talaga, eh, ano po 'no, yung ugat dapat yung, ah, talagang putulin natin para tuloy-tuloy na maging maganda yung bunga nung puno, kumbaga. <sniffs> Pero tingin
Oo. Oo. Totoo yan. Tatakbo akong ano, eh, presidente, eh. Sinong 'Di joke lang. <chuckles> Okey, yon tina ano yung tanong mo? <sniffs> Mm.
Eh, talaga po? <chuckles> Susuportahan ko po kayo. <chuckles> Naku Ah, ano po, ah, tingin nyo po, paano kaya naaapektuhan ng hindi patas na distribusyon ang buhay ng mga ordinaryong tao sa komunidad?
Well, malaki, gawa ng yon nga, ang mangyayari niyan is yung mga nasa tuktok sila lang ang mismong yayaman at yung mga mahirap sila yung mismong, ah, nag sumasalo ng mga consequence na ginagawa ng mga kalokohan ng mga nasa taas so
Mm. Mm. Hmm. Opo. Mm, kumbaga parang ano po 'no, yung sinasabi nyo, parang yung mga mayayaman lalong yumayaman, yung mga mahihirap lalong humihirap?
Totoo 'yan, oo. Kunwari ba bibigyan kita ng simpleng proyekto dito na ginagawa, na teknik ng mga pulitiko sa Pilipinas. Gagawa sila ng pulitiko, ay ba I mean ng proyekto, tapos ang gagawin nila yung proyekto na 'yon, sa pagpapagawa ng daan. <sighs>
Mga gano'n po? Hmm. Mm. Hmm, sige po. Oo. Mm. Oo. Ay, opo imprastraktura na naman! <chuckles>
<chuckles> Paggawa ng daan na yan, aabutin na yan ng ilang taon. Tapos, sabihin na natin kahit ayos yan, gagawan gagawan at gagawa sila ng proyekto pero ang pinaka-goal no'n is makakurakot do'n o makakuha ng pera sa proyekto na yon. Pos tignan.
<hiccups> Mm. Ay, opo. Mm. Ah, oo. Naku po, nakakapanlumo po, ano?

Tapos po parang ilang buwan po o ilang linggo yata po 'yon, maayos na po siya. Nalalakaran na yung sidewalk, yung tubig wala na po do'n. 'Di na binabaha ng ah, nakakatuwa pwede pala yun. <laughs> Oo nga po eh.
Mm. Maganda. <laughs> Pwede yun, actually hindi lang sanay ang Pilipino. Ang ako, ah, ang natatandaan ko diyan, proyekto ng mga tao sa Japan, yan, Japa pagdating pagdating sa Japan ako talaga tiwala talaga ako, 'di ba?
Mm, yun nga po eh. Opo. Hmm. Ay, opo. Mm. Oo nga, nakasaludo po, 'no?
Meron do'n sinkhole. Sinkhole ah, hindi siya basta-basta yung gano'n lang, yung, ah, tipong
Ah. Ay, sinkhole po yung bigla pong gumuho po yung lupa, di ba? Tas parang may malaking butas?
Gumuho ang lupa, gano'n at napakadelikado nun. So, yun ,um, tawag dito, ah, pagkabutas lang ng tubig o yung bako-bako lang na ano, yun malaking proyekto yun at i isang araw lang nila ginawa, gano'n sila kabilis sa aksiyon, at meron silang oo, meron silang tamang budget sa mga gano'ng klaseng proyekto. Nitong nakaraan lang, ah oo, yung tsunami, 'di ba, sila yung ka kahuli-hulihang, ah, nasalanta ng dahil sa tsunami. After siguro hab kakatapos lang ng ilang buwan meron na kaagad silang countermeasure sa tsunami dahil may meron silang disiplina. May maayos yung kaniya kanilang gobyerno at patas yung distribusyon ng yaman sa bawat proyekto.
Mm. Opo. Mm. Ay, oo ngan an Oo. Oo nga. Ganda naman po nun. Hmm. Mm. Ay, opo. Mm. Mm, nakakatuwa naman po 'yon, 'no? Talagang ang dami natin dapat matutunan da ha, 'no, dahil doon. Kumbaga, dapat, ah, ka kapakanan ng nakakarami talaga yung prayoridad ng mga tao sa gobyerno, kasi tayong nagluklok sa kanila eh. Kumbaga, kung wala tayo wala rin sila.
Oo.